हाँ, हाँ, अच्छी मूवी आई थी वो। हाँ। तो आपको क्या बात अच्छी लगी?
और हुँ, और हाल ही फिलहाल मैंने हुँ। इस दंगल की दंगल में दंगल में एक सीन होता है, जिसमें वो अपने बाप को उस कुश्ती में हरा देती है, तो फिर एक गाना बजता है, वहाँ पे वो मुझे काफ़ी इमोशनल लगता है, वहाँ पे फिर मैं वो देख के रो देता हूँ। वो आप शायद आपको याद होगा, जहाँ थ वो मतलब बबीता अपने बाप स को हरा देती है। हाँ, हाँ। तो काफ़ी इमोशनल रहता है सीन।
हाँ, बताइये। हाँ, दंगल मूवी। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ, एक हाँ, वो सीन काफ़ी इमोशनल रहता, उसमें दिखाया जाता है कि जो उसके पिता होता है, वो भी काफ़ी एक अच्छा प्लेयर होता है। लेकिन वो अपने पिता की बात ना मान कर, अपने कोच को अ, जो कि वो नेशनल एक इंस्टीट्यूट में जाती है सीखने के लिए। तो अपने कोच की बातों को मानने लगती है और कोच उसका उस काबिल नहीं होता, जितना काबिल उसका पिता होता है, तो वो भी एक चीज़ है और कोई मूवी के बारे में आप बताना चाहें, जो कि आपको बहुत अच्छी लगी हो, या कुछ सीखने को मिला हो उससे।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
मुझे टीवीएफ का एस्पिरेंट्स काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया था वो उसका स्टोरी। आपने देखी है?